あの、お悩みがありましてですね、ええ、アドバイスもらえたらとは思うんですけれどもあ、ありがとうございます。この引っ越ししたんですけどね、この新しい場所での、こう孤独と寂しさですね、これはすごい募りに募ってですね、ええ、まあどうやって管理をすればいいと言いますか、ええ、どうやったらね、これ上手くこの孤独や寂しさと向き合ってですね、こう上手くコントロール出来るかなってところをですね、あの、おお伺いできたらと思います。
はい。 あ、もちろんです。 はい。 ええええ。 うん。 はい。 うーん。 はい、なるほど。えっと引っ越しされたのは、いつ頃ですか？
はい。 は、これがですね、半年前でして、で、以前は関西に住んでいて、ええ、結構友達も多かったんですよね。それがですね、あの引っ越しした後、まあ関東に来てですね、ええ、全く知り合いが居ない状態でスタートして、で、なかなか半年間経っても友達を作れずっていうところで、まあ、ええ、ふとですね、こう寂しさを感じたり、まあ孤独だなって感じたりしていて、なので、まあ、友達を作るというアプローチか、もしくはその、孤独や寂しさを、ええ、上手くコントロールするっていうアプローチか、まあ色々あるとは思うんですけど、ちょっとね、あの、今の状態はあんまり精神衛生上良くないので、何とかしたいなと思ってますね。
ええええ。 はい。 はい。うん。 はい。 はい。 うん。 うんうん。 ええ。 そうですね。うんうん。 うんうん。そうですね。えっと、そちらに引っ越した引っ越して、例えばこう、がうん、なんだろう、職場とか学校とか、そういったものに属してはいますか？どこかに。
はい。 うん。 はい。 あっ、えっと、職場には居ますので、まあ会社、まあ20人規模のね、あの、こじんまりとした会社ではございますが、そこではですね、まあ比較的アットホームに、まあやってはいるんですけれども、なんかなんでしょうね、こう「一緒にご飯を食べに行こうぜ」みたいな感じにはならないんですよねならなかったんですよね。というのは、まあ仕事上上手くやってはいるんですけれども、なんなんて言うんでしょう、友達みたいになってるかん友達のような関係ではないのでうん、そこはね、ちょっとまだまだす、あの、なんでしょう、まあ、職場の人間関係でもって寂しさが無くなるとか、孤独感が無くなるってことは、ちょっと今のとこ無かったって感じですね。
ええええ。 はい。 はいはい。 うんうん。 ああ、なるほど。うんうんうん。 はい。 うんうんうんうん。 うん。 うーん、じゃ、特に職場の人と、こう、プライベートでこう、お付き合いするっていうことはあまりご自身では考えてない感じですかね。うん、なるほど。
うん、ほとんどないですね。<chuckles> うーん、ま、できたらいんですけど、ちょっと難しいかなと <chuckles> 思っていて。うん。
うん。 うーん、例えばそれってあの年齢が離れてるとか、何かそういったことが理由ですか？うん。
うん。 そうですね、年齢が離れていて、まあ、むあの、周りの人が結構若い人が多くてですね。で、なんだろう、なんか、まあ、一緒にいってね、楽しんですけれども、なんか、うーん。<chuckles> 若い人は若い人でなんか、なんだろう、仲間作って遊んでいって、ま、入るのが難しい感じではあるんですよね。別にその人たちは優しんですけれども、うん、なんか
ああ、なるほど。うんうん。 ええ。 うん、うんうん。 なるほど。うんうんうん。ちょっと自分違うなみたいな。
なんなんだろう。<chuckles> そう、なんか違うなって感じになっちゃって、そう。なんか、ほんとにね、その、心をオープンに開いて、で、和気あいあいと馬鹿できるような、そういう関係性には、なれまあ、なれないですね。ていうのをちょっと思っていますね。うん。
うん。 ええええ。 うーん、うんうん。 なるほど。何か趣味とかってお持ちですか？
あ、そこ、ね、すごく大切だと思っていて。
ええええ。
でね、えっと、一応、あの、関西にいた時はテニスのサークルに通っていたんですよ。で、そこで友達たくさんできて、うん、っていうのがあったんですが、関東に引っ越してきから、ちょと地方に住んでいまして、で、周りに、ん、ふさわしい、ご関西の時のようなテニスサークルがなかったんですね。っていうのがあって、なかなか、ね。<chuckles> いちおテニスのスクールがあって、そこには通ってみたんですけど、私より二世代ぐらい上の方がほぼメインでして。<chuckles> あの、あ、上過ぎてですね、ま、別に、で、その人たちは悪い人じゃないんですけれども、なんか、その、いわゆる友達にはならなくって、で、友達ができないと多分この孤独感とか寂しさって無くなな無くならないんじゃないかなっていうのは、ちょっと思っていますよね。うん。<chuckles> はい。
はい。 はい、テニス、うん。 はいはい。 うんうん。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。はい。 うーん。はい。 はい。 あ、なるほどね。うーん、ちょっと上過ぎちゃって感じですかね。うーん。 うんうんうん。 うーん。 うんうん、そっか。そうすると、そういった、まあ、あの、テニススクール、今色々行ってみたりとか、おっしゃってたんですけれども、例えばあの、地元のジモティーとかって探したことあります？
うん。 はい。うん。 ああ、とですね、いやいや、ジモティで友達を作りのために探したことあんまりないですが、ただ掲示板で、ええと、テニスサークルを検索しはしました。うん。
うん。 ああ、ジモうん、はい。 ええええ。 ああ、それに出てきたものにも、ちょっと顔を出したりとかってありますか？
それに出てきたものに連絡したんですけど、どうやらあんまり、かんなんだろう、のり何て言うんすかね、そこの幹部があんまり積極的じゃないみたいで、あんまりやってないんですよね。開催してなくって。なんか、あんまりそういうところ信用できないな、とも思いましたし、え、普通にお金を払って通うテニススクールにはかお通ってみたんですけど、先ほど申し上げた通り、ちょっと、あの、ぜんぜ年齢差が開きすぎていて、ちょっと違うかなとも思ってしまってって感じで、はい。ええ、一応ですね、もう一つ、あの、趣味があって、それが漫画とか読書とかなんですね。あの、ま、本を読む、漫画を読む。ここで、あの、そういう同じような仲間と一緒にね、こう、漫画のことを語り合ったり、本のことを語り合ったりできたらいいなっていうのが、りあの、一番理想で、多分それが可能であれば、私のこ今の孤独感とか寂しさでなくなっていくと思いますし、関西ではそういうのがあったんですけれども、ちょっと無いってところで、今ね。<chuckles> はい。うん。
はい。 ああ、なるほど。うんうんうん。そっか。 うーん、そうですね。 ええええ。 うんうん。年齢差が。 なるほど。 ええ。 はい。 ああ、なるほど、ええ。 はい。 ええ。 うんうん。 はい。 はい。 ああ、そっか。そういうのもなかなかやっぱり、無いもんなんですかね、こう、探しても。
そうですね、関西にいた時は、たまたま、すテニスサークルで知り合った仲間が、その、読書好きだったので、こう一緒にテニス終わりに、こう一緒に飲みに行ったり食べに行ったりして、そこで本について語らうっていうことが、やをやっていて、それがすっごい楽しかったっていう経験なんですね。うん、それをちょっと引っ越したこの先でもやりたいなっていうまあ、理想があって、でも現実は全然そうではなくて、<chuckles> そのギャップもね、より孤独感や寂しさをね、増しているんではないかと、ええ、自分自身、思ってますね。
うーん。 はい。 うんうんうん。 うんうん。 ああああああああ。 ねえ。 うんうんうんうん。 そっか。そうするとまあ、色々手を尽くされたって感じなんですよね。例えば SNS とかで、こう、そうゆったもの見たりとかされますか？そういう、なんて言うのかな、やってらっしゃる人たちをこうちょっとこう、見てみたりとか、ちょっとフォローしてみたりとか、例えば。それによって、なんかこう近くに住んでる人がこう、発見できることって割とあったりすると思うんですけども、うん。
うん。 うんうん。 あ、そうですね、うんうん。 あ、そうなんですか。いや、なんか普通にある程度は有名な、例えば登録者数が20万人の YouTuber とかをフォローして、ね、そういうところにコメントしたりとかたまにやっているんですけど、こう身近な人で、こう読書好きだったり漫画好きだったり、と、フォローし合うってことはやったことがなかったので、意外と身近にいるっていうことをおっしゃっていただいたんですけれども、うーん、もしそれがほんね、あの、ほんとに身近にいて、会えたらね、それはほんとにいいなと思うし、これは、SNS あんまり、私、活用できてないんですけども、やってみる価値はありますよね。
ええ。 ええ、え。 うんうん、ん。 うんうん、ふん。 はい。 うん。 うんうん。 うんうん。 じゃ、今おっしゃってた、こう、登録者がすごく多いあの人気の YouTuber さんとかが、オフ会とかってやったりはしてないですかね？
うん。 うん。 ああああ、いいところ気づきましたね。ですで、私も今ね、気づいたんですけど、オフ会はね、たまにやってるんですよ。うん、で、だ、凄い人気なので、多分ねあ、でも、ん、すいませんね、オフ会やっているのと、あとは、その YouTuber はカフェを運営してるんですよ。でカフェに行ったら、ね、あの
うんうん。 ええ。 ああああああ。行かれたりとかってどうですすか？ うん。 はい。 ああ、じゃ、そのカフェうん、はい。
なんで、おんなじ趣味嗜好の仲間に会えるっていう、確かにそこはね、友達づくりにすごいいいなって思います。ただただちょっとだけ欠点が欠点というか、私にとって難しいポイントは、私あの、関東の地方に住んでいて、その、私の好きな YouTuber や、そのコミュニティやカフェというのがですね、いわゆる、ま、都心にあるんですよ。<chuckles>
ええ。 はい。 うんうん、なんでしょう？ はい。 はい。 はい。 あ、ちょっと遠いんですね。
バスでね、2時間とか3時間かかさんじかんか、まあさんじかんかかるんで、<chuckles> ちょっとね、けなかなか気楽に行ける感じじゃないなっていうところはありますね。うん。
ああ、そっか。うんうん。 うーん、そうですね、ちょっと遠いですね。うん。で、行かれたりしようかなって思うこともありますか？
そうですね。<chuckles> はい。 ああ、一応、2回ぐらい行きましたけどね、うん。
ああああ、そこで誰かこう、お話とかってされました？
そう、いっかいめはね、うまくできて、でね、その後 SNS？う、のようなものフォローし合ったりもしたんですが、うーん、2回目行った時はですね、全然そういう、友人関係作れなくてですね、1人でどっちも行ったんですけれども、うん。
うんうん。 うんうん。 はい。 うんうんうん。 ええ。
そその孤独や寂しさ感じるところには、まあ引っ越しというのもあるんですけど、そもそも私のコミュニケーションの能力なんだろ、すぐにさっと友達作れる感じではないっていうのもあって、なかなか難しいなってところですね。
はい。 ええええ。 うんうん。 はい。 うんうん、なるほど。でももうすご自分でね、こう積極的に2回行ってらっしゃるっていうことで、例えば、違う YouTuber で、もうちょっと、他のま、YouTuber は結構たくさん居るとは思うんですけれども、何個かこう、違う YouTuber の方も行ってみたりとかして、例えば、なんでしょう、うーん、仕事とかと一緒で、こうなんか探している時にタイミングってあると思うんですよね。たまたまこう、タイミングが合わなく合わなくって言うのかな、自分に合うような人が居る時もあるし、居ない時もあるし、たまたまちょっと今行った2回があんまりこう、居なかっただけで、何回かこう、行ってるうちに、そのうちこう「あっ」って思う人が居るんじゃないかなってちょっと思うんですよね。
うん。 <laughs> そうですね、はい。 うん。 うん、うん。 はい。うん。 うんうん。 はい。うん。 <laughs> ああ。 うん。 うん。 うん。 <laughs> そっか。そうだね、1回2回だけでね、こう諦めるって良くないかもしれないですね。もうちょっと回数重ねてみれば良かったかもしれないすね。うん、うん。
うん。 あの そうですね、もうちょっと回数を重ねてみると、ひょっとして、意外に近くに、「自分も遠くから来てるんだ」みたいな人も居る可能性もあるかもしれないしうん、で、そこの人と例えばこう繋がることによって、その「友達が実はなんか近くに住んでるよ」みたいになる可能性もあると思うんですよね。うん。
うん。 <laughs> あ、面白いですね。うん。 うん。うん。 うん。 そうですよね。いやあ、ね、孤独や寂しさをね、こう上手くコントロールしたいところはあったんですけど、友達探すって意外とむね、難しいですね。<chuckles> え？こんなもんなんですね？あ、それが分かったら、それはそれで割り切れるので、なんだろう、気は楽になるのでね、それはそれでいいなと思います。なんか、もっとはい、もっと気楽にやっていこうっていう風には思いますね。うん。
うんうん。 そうですよね。うん、そう簡単にはいかないですよね。 うん。 うんうん。 はい。 そうですね。あうん。 うん、あとやっぱり、ちょっとこう何か寂しさを感じる時に、好きな漫画とかを、もうぼ没頭して集中して、も、ガーって読んでると、結構気もまもう漫画に集中すると気が紛れると思うんですよね。
うん、うん。 はい。 うん、確かに。<laughs> 確かに。それはそうですね。うん。
うん。なんか自分の好きなうん、漫画たくさんあると思うので、そういうのをもう片っ端から読むとか、あと例えばそれを、あのフォローしてる SNS とかでね、あの、フォローしてる人とか見つけたりすると、そこでなんか、SNS の中だけど、こう語り合うと結構楽しかったりするっていう、うん。
うん。 うん。 いや、そうですね、SNS の中でね、こう共感し合えたりとか、ある種そこで存在感を確立出来たら、あの、なんだろう、オンライン上とはいえですね、こう繋がりを感じられるという意味で、あの、孤独や寂しさってのがちょっと軽減されるかもしれないですね。そういうところはすごくね、いいなと思うんで、SNS ね、SNS あんまり活用してこなかったので、そこら辺は積極的に、これから活用していこうと思いますね。うん。
ええええ。 うんうん。 はい。 うんうん。 うん。 うん。 はい。 うん、そうですね。 ルも、やっぱり欲しいですけれども、SNS でも、そういったね、楽しみ方また違った楽しみ方もあって、離れててもね、SNS だったら繋がれるのでね、そういった利点もあるかなってね、ちょっと感じたりもしますけどね。うん。
うん。 はい。<chuckles> そうですね。 ああ。 あ、分かりました。今日は色々ね、もうお話聞いていたいただいた上でアドバイスいただきまして、ありがとうございました。
いえ、こちらこそどうもありがとうございます。頑張ってください。
はい、<chuckles> 失礼します。
失礼します。